え、今日はいいメンターの条件についてお聞きしたいなと思っているんですけれども。はい、まず率直にお聞きしますと、あなたにとっていいメンターってどんな人でしょうか？もし具体的なエピソードなどがあったら教えていただきたいです。
はい。 うん。 うーん、うん。 そうですね、なんかこうメンターっていうと、まあ、結局あのなんだろう、物事にもよると思うんですけど、今私が思ってるのは、あの例えばこう、悩み事とかがあった時とかに、まあ、的確になんだろう、心の持ち方とかをあの、教えてくれるっていうか、「こういう考え方もあるんじゃないの？」ってこう、なんだろう、現実的に色々とこう話してくれる人っていう感じですかね。
はい。 はい。 うんうんうん。ちょっと話をしやすくするために、まあ、あの、仮定したいんですけれども、えっと、今想像してるメンターっていうのは、えっと、お仕事関係ですか？それともプライベート関係で想像してます？
うん。 うん。 うん。 うん、今ね、想像しているのはプライベート関係ですね。
あ、じゃあまずプライベート関係のメンターで話していきたいんですけれども、えっと今言ってるのだと、えっと、なんか導いてくれるというか、そのヒントをくれる感じですか？それとも、もうちょっと具体的なあの、沿ったことを言ってくれるイメージですかね？
はい、うん。 うん。 うん。 あのね、今考えておも頭の中に浮かんでいる過去の経験で言うと、なんだろう。こうすごくこう、き落ち込んでいた時に、あの
あ、はい。
うんと、落ち込んでいるだけでなくって、「この先、希望が湧いてくるから大丈夫だよ」って言ってくれたような感じって言ったら分かりやすいですかね。
うーん、うん。 えっと、もし差し支えなければ、具体的に、ええ、先輩なのか、あの友達なのか、親なのかとか、なんかそういうのだと、なんか言えたりしますかね？
うん。 うん。 うん。 うん。それはね、その人はね。たまたまこう、知り合いの知り合いで出会った、すごくこう、年上のあの女性だったんですけどね。うん。もう、ほんとにこう、知り合いの知り合いで
はい。 うーん。
あの、繋がっていっただけの方なので、親しいとかではなかったんですけど
あ、そうなんですか。
うーん。まあ、こう具体的な話をするとですね、なんかこう、一回あたし、あの、会社っていうか仕事を、あの、コロナのあった時に、あの、人員削減で一回クビになってしまったことがあったんですね。
あ、はい。
うん。ほんで、そうやってクビになったっていうか、ま、レイオフされたんですけど たあの、コロナのためとはいえ、こうそういうクビになるとかそういう経験が全く初めてだったんですよ。
うん、はい。
うん、それでね、すっごいショックだったんですね。
ああ、なるほど。
うん、なんかこう、やっぱり10年ぐらい仕事同じ仕事つて勤めてた職場だっ だし、あの、友達も結構いっぱいいた職場だったので、すっごいショックだったんですけど、なんだろう？ちょっとあんまり、こう、すごいなんか、こう、さん悲しくて苦しかったんだけど、あんまり人に言うことが私できなかったんですよ。
うん、ふん。 はい。 ああ、なるほど。そうですよね。
うーん、なんかちょっとうーん、まかっこ悪いっていうのもやっぱりあったと思うんですけど、でもなんだろう、あのもうどうしようもないっていうかもう
う、ふんふん。
ましょうがないよな、諦めっていうか、すごい悲しいんだけど、でも誰に言ってもしょうがないだろうみたいな感じ。うん。
ああ、でもお気持ち想像できます。やっぱりこういくらあなう未曽有の、あのすごい今思ってもすごい状況だったじゃないですか、あの時って。
<chuckles> ほ。 そうですよね、あん時はほんとにね、ほんとに1回クビになって、んでまた次の仕事も探すしてもあるかどうかっていう感じの時だったじゃないですか、なんか。
うーん。 うーん。 そうですよね。
うん。だからすごいそういうのもあって、すごく自分にとってはすごいインパクトがある出来事だったんですけど、で、結局ずっとしばらく1人でこう考え込んで、でも人にも言わずにこう1人で考え込んでみたいな日々が続いてたんですけど、結局なんだろう、人づてにね、なぜかそうやって私がこうレイオフされたっていうのをその女性が聞いたようで、<sniffs> ああ、ある時こう電話をくれたんですね。
はい。 はい。 あ、はい。
うん。ほいで、「ね、ちょっと聞いたけど大丈夫？」なんて、こう話し出してくれて。ほんで私も、初めはこう、あんまりこう、人に言っても楽しい話じゃないので、あんまりこう言わないようにしようか、と思ったんですけど。でも、ね、わざわざ電話してくれたんで、け結構こう、うん。実はこれこれこうでっていうことを言ってたら、すごい涙がやっぱりすごく出てきちゃったんですね。
あ、はい。 ああ、張り詰めてたところが、こう一気に、ほ崩壊したっていうか。
うんうん。そう。 そう。ほいで彼女は聞いてくれただけじゃなくって、あ、でもね、こういうことがあるのにも、こうちゃんと意味があって、とかなんかこう、まあ、ほんとになんでこう、細かいことをちょっと今思い出せないんですけど、すごく自分がこう、あ、こうやってこう、なんだろう、聞いてくれる人も
うん。 ふんふん。
いるし、これが、まあ、人生の終わりじゃないんだ。みたいなことを、それでこう会話したことによって、こうリフレッシュできた気持ちになったんですよ。
うんうん。 はあ、それはすごい貴重な体験ですよね。
うーん、ですな。 そう。ほいで、なんでこんなにこう、気分が良くなったんだと思ったら、彼女がちゃんと自分の私も若い頃はね。なんつって、自分の経験をもとに、あの彼女も若い時に失敗したことがあったよとか、もっと私が今こう、ね、通り抜けている状況より、もっとひどい状況を、私もこう生き抜いたんだから、あんたも大丈夫よ、みたいな感じで。要するにこう、言ってくれたわけなんですよ。
うんうん。 うーん。 はい。
で、確かに、あたしが置かれていた状況？ね、レイオフにあったってことも結構、ま、凄くショッキングではあったんだけど、彼女が過去に経験したすごく逆行に逆境に比べたら、なんか大したことないなみたいな、それぐらいの、こ、感じだったんですね。うーん。
うーん。はいはいはい。いや、なんかそうですね。
だから、そ うーん、うーん、だから、ああやってこう、あんまり、こう、親しくなくっても、自分の経験をもとに、人にこう、シェアできることがあるっていう人は、この人は素晴らしいメンターだなって思いましたね、そん時は。
うん。 ああ、なるほど。今なんかお聞きしていて、ちょっと、その、私が想像するメンターっていう、こう、定義とちょっと違うけど、新鮮だなと思ったのが、まず、ひ一点が
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。
その、多分あなた自身が結構その、こう、自分で、こう、何て言うんですかね、今回の件に関して線を引いて、身近な人にも話しづらいし、話しても、もう意味がないしって、こう、思ってたから、ちょうどいい距離感、その遠い、知り合いの知り合いだったくらいの方だったので、こう、色々話しやすかった、まず初手としてっていうのが
うん。うん。 え、うん。うん。 うーん。うん。 ああ、それはあるかもしんないですね。うーん、近すぎるとちょっと照れちゃうみたいなのもあるしね。うん。
うんうん。 うーん。あとはやっぱり、その、責任感とかもある方だと思うので、なんかこう身近な人だったりとか、まあ、話しかけて、そんな、なんかね、あの、おなじお涙ちょうだいじゃないけど、そういう風に思われるのもな、っとかいうのを気にされてたのかと思うんですよね。
うん。 うん。 そうなんですよ。やっぱり、ほんとに、こう、楽しい話じゃないと、人も暗い気持ちにさせてしまう可能性があるじゃないですか。
うん。 はい。
うう、だからそれは避けたいみたいなのがあったのでね。
うんうん。なからちょうどハマったんでしょうね。
ちょうどはまったんですね。うーん、だからそれもいい条件の一つだったんですかね。
で、あとやっぱりそれだからこそ、その何ていうか神様みたいなその人を求めてるわけじゃなくて
うん。 <laughs>
もうその、こんな経歴もあって、こんなすごい人で、こんな人があの金言をくれる、とかいうのが欲しいわけじゃなくて
うん。
ちゃんと向こうが、あの、ご自身もさらけ出して、自分の失敗とか、あの、ダメだったところをこうシェアしてくれたことで
うん。 そうなんですよ。本当にその通り。うん。うん。
うん、それが繋がったっていうのが、なんかにこめのなんか、ああ新鮮だなって感じた話でした、今。
そうなんです。ほんとその通りで、なんかこう、ん、綺麗ごとばっかりじゃないわけなんですよね。
うん、ふんふん。
うん、綺麗事じゃなくってほんと彼女も自分のこう、失敗した話をひけらかしてくれたので、こっちもこう、あ、かっこ悪いとかそういうの関係なくね、あのお話ししてもいんだみたいな、そういう感じがしましたよね。
うん。 そうですね。なんかそれでもすごい素晴らしい出会いというか、もう、しかも先方から連絡をくれてっていうのは
うん。 うん。 うん。
本当になんか良かったですよね。
ですね。本当ああいうこう、おばあちゃんになりたい感じですね。<laughs> うふん。
うんうんうん。でも、なんかあれですね。なんでなんで、その時連絡くれたんですか、とかいう話とかってされたんですか？
なんかやっぱり人づうん聞いて、なんなんで、え、どうしたんですか？みたいなこと言って、いや、誰々に聞いてねみたいな感じで、だからその彼女に私の状況を言ってくれた人も、まあこう私のことをちゃちょっと考えてくれてたんでしょうけどね。
うん。 うん。
こう人づてに本当にこう あの、出来上がって絆っていう感じですかね。
でも素晴らしいですよね。なんかその、そんなにすごい近い方じゃなくて、しかもデリケートな話ってなったら「あ、じゃあ、電話とかすんのやめとこう」とか「たまたま、街で会っちゃったら話すかもね」ぐらいになりがちだとは思うんですけど。
うん。 うん。 うん。 うん。ですね。私も同じ状況だったら多分今おっしゃられたみたいに、ちょっとあんまりこう、すごい近い知り合いでも特にないんだったら、あ、大変だったろうけど、でも、そこでこう、電話するかなって考えると、多分しないだろうなって思うんですよね。
うん。 うん。 そうですよね。私もそんな風に感じますね。
うーん。 うーん、でも、された方は、ね、電話を受け取った方。まあ、私ですよね。は、嬉しかったんですよね。だから、そう考えると自分もこの先おんなじような、ね、状況の人をもし見かけることがあったら、あ、じゃあ頭でちょっと考えすぎないで、ね、あのリーチアウトっていうか、こう連絡してみるのもありかなっていう気もしますよね。
はい。 うん。 いや、今まさしく同じこと考えてまして、もしかしたら、今回それをやってくれたメンターの方も、同じような経験があった可能性もありますよね。
うーん。 うん。 ですよね。かもしれないですね。
うん。 なので、ああ、私もこういう時に人に助けられたから、何か言ってあげれるかも。とか、同じようなことがあったからっていうことで、それが輪っかになって繋がっていったみたいなことがあったら、素敵ですよね。
うん。 うんうん。 ですよね。でも、結構自分も、あの、こういう経験がなかったら、まずまず、そんなこと考えつきもしないと思うんですよ。なんかこう、ちょっと知り合い程度の人がなんか困ってても、電話しようとかって、まず、もともと電話があんまりこう、好きじゃない感じっていうか、あんまり得意じゃないので、私。
はい。 うん、ふんふん。 うん。 はい。
うん。だからこう、ね、その上で、こう、あんまり親しくもない人に、大変な時に電話した方が失礼になるって、自分の頭ん中で言い訳を作って、こう逆に連絡しない方が優しさみたいな、こう自分で思い込ませてそうですけど、でも、実際にね、経験してみて、自分が連絡をいただいて、とても感謝したので、だから、今だったらちょっと、もっと違う風に考えられる気がしますよね。
うん。 はい。 うん。 今まではそのメンターの方から色々こう助けられてから、誰かにこうメンターしてみたりとか、何かアドバイスしたことっていうのはまだないですか？
うん。 うん。 うん。 実はあるんです、これが。<laughs>
<laughs> なんかさっきの感じだと、これからですねって感じだったのに、もうあるんですか？
あるんです。 そうなんですよ。やっぱりね、そういう経験をした後に、すごく自分よりも全然若い、30歳ぐらい若い女の子から、なぜか、こう、けいあの、相談をね、受けた受け始めたりなんかしたことがあって、そういう時には、たまたま自分が、ほんとにこう経験したような、過去に経験したようなことで彼女も悩んでいたことがあったので、そん時には、うーん、分かるよ。うん。そうだよね、これこれこうだよってアドバイスを実はしたことがありまして。
うん。 はい。 はい。 はい。 わあ。 早速ですね、素晴らしいです。なんか今聞いてては心が温かくなりましたもん。
そう。 <laughs> ほんとになんかこう、うまくいき過ぎみたいな話なんですけど、でも実際ほんとに、そういうことがあって、すごく感謝されたっていう経験が、実はあるんですよね。
はあ、でも、きっと向こうの方も、あの、これで助けられたと思ってたら、次じまた違う方にできたりとかして
うん。 うん。そうやって回ってくんですかね、もしかしてね。
うん。 かもしれないですね。
ああ、いいですね。なんかこう、この世界がとてもいい場所に感じました、今。<laughs>
いや僕もなんか、心が温かくなった感じがしました。はい。いや、今日はちょっと色々と聞かせていただいてありがとうございます。
<laughs> 良かったです。うん、どうもありがとうございました。 はい、どうも。失礼します。
はい、失礼します。